Hallo. Ich habe ein Problem und, äh, ich bräuchte mal deinen Rat dazu. Hoffentlich kannst du mir helfen. Also folgendermaßen: „Ich glaube, ich bin zuckersüchtig.“ Also, ich habe mich jetzt dabei erwischt, wir hatten nichts mehr Süßes zu Hause und ich wollte unbedingt was Süßes. Ich habe angefangen, äh, Kandiszucker zu lutschen. Ja. Also normalerweise, ähm, mache ich sowas nicht, aber es es war heute so stressig. Und ich hat ich stand so unter Druck. Ich habe auch so q die Angewohnheit, wenn ich unter Stress bin, dann esse ich und vor allen Dingen halt Süßes, ne? Aber ich kann halt auch nicht aufhören.
Mhm. Oh, okay. Mhm.
Die einzige Möglichkeit, wo ich das unter Kontrolle hatte, war, als ich Keto als ich mich ketogen ernährt habe, aber das natürlich auch blöd, weil man sich dann so dermaßen einschränkt. Ich hätte mir wäre es halt lieber, so 'ne Balance zu haben, aber wenn ich halt anfange, Kohlenhydrate zu essen ich versuche jetzt halt, von ketogen 'n bisschen weniger schlimm zu sein und zu, äh, Low Carb zu gehen, aber sobald ich etwas mehr Ka Kohlenhydrate esse, mal abgesehen von den emotionalen Dingen, dann will ich Süßes. Und es bleibt halt nicht bei einem Stück Schokolade. Ich esse die ganze Schokolade. Und wenn ich 2 Tafeln zu Hause habe, dann esse ich auch beide.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, okay. Na ja, das hört sich tatsächlich so an, halt wie so 'n ja, wie s äh, jetzt ganz wirklich doof gesagt, wie so 'ne Art Suchtverhalten. Aber ich meine, es ist auch, ja, ähm, wissenschaftlich tatsächlich auch erwiesen, dass Zucker süchtig macht, ne? Das ist wirklich wie so 'ne Art doof gesagt, wie so 'ne Art Droge. Also, du bist da auf gar keinen Fall alleine mit, das kann ich dir direkt schon mitgeben. Es gibt ganz, ganz, ganz, ganz viele Leute, die genau das gleiche Problem haben wie du. Weil man muss sich natürlich auch so 'n bisschen anschauen, die ganz viele Lebensmittel, die wir tagtäglich essen, die uns jetzt, sage ich mal, vielleicht noch nicht mal süß vorkommen, haben unheimlich viel Zucker enthalten, zum Beispiel Ketchup. Ketchup hat unheimlich viel Zucker, ne? Also, das heißt, selbst wenn man nicht der größte Zuckeresser ist, ja, dann wird man schon auch so 'n bisschen von der Lebensmittelindustrie da drauf konditioniert, Zucker viel zu sich zu nehmen und dann es vielleicht sogar noch extra zu kaufen. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist das oft bei dir so in Stresssituationen. Ja, also egal, ob du dann jetzt, äh, denke ich mal, von der Arbeit gestresst bist oder privat gestresst bist greifst du dann halt so, sage ich mal, zu diesem Zuckerausgleich. Ähm, würdest du sagen, ist das schon immer bei dir so gewesen? Oder hat sich das vielleicht jetzt erst im keine Ahnung, im Jugendalter, im Erwachsenenalter entwickelt?
Mhm. Mhm. Mhm. Ne, tatsächlich, ähm, schon in der Kindheit. Also, ganz am Anfang, wenn ich mich erinnere. Ich war ein sehr, sehr dünnes Mädchen. <chuckles> Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich ein sehr dünnes Mädchen und so 'n richtiger Suppenkasper. Äh, ich habe 'ne 'n ganzes Jahr lang bei meiner Oma gelebt, bei meinen Großeltern.
Mhm. Hm.
Und, äh, da habe ich kaum gegessen. Also, tatsächlich hat meine Oma gesagt: „Was soll ich dir heute machen, Kind?“ Und dann habe ich gesagt: „Ja, Oma, ich möchte Nudeln.“, hat sie mir Nudeln gemacht. Ich so: „Ne, esse ich nicht.“ Mein Opa hat sich immer gefreut. Ähm, das hat dann immer damit geendet, dass ich halt im Bett irgendwann abends gesagt habe: „Ja, Oma, Butterbrot mit Marmelade.“ Das habe ich dann gegessen. Im Kindergarten habe ich echt wenig gegessen. Und die meinten so: „Du musst mindestens die Hälfte essen.“ Und dann dachte ich mir, ich war ja nicht doof. Äh, ich habe einfach das Essen in der Hälfte geteilt und alles auf einen Berg auf eine Seite gelegt, habe ich gesagt: „Hier habe ich alles aufgegessen.“ Ja. Und dann in Deutschland, ähm, ja, meine Mutter hat hier nochmal geheiratet. Und mein Schwieger mein Schwiegervater, mein Stiefvater war nicht nett zu mir. Und da habe ich angefangen, dann zu essen. Da habe ich ordentlich gegessen und ordentlich zugenommen.
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Dann hast du das angefangen, so 'n bisschen zu kompensieren dadurch, okay. Okay, ähm, das kann natürlich auch sein, ne, also, das ist jetzt ich meine, das ist jetzt vielleicht 'n bisschen auch zu persönlich und geht vielleicht auch 'n bisschen zu tief, aber es kann wirklich auch sein, dass aufgrund dessen, dass du dann in deiner, sage ich mal, Kindes Anführungsstrichen Jugenderfahrung, ne, da so mit gewissen emotionalen Sachen zu kämpfen hattest eben. Du sagtest grad: „Der Stiefvater war nicht sonderlich nett“, und, ne, dann hast du irgendwie für dich versucht, 'n Ausweg zu finden. Und anstatt dass du deine Emotionen verarbeiten konntest und drüber sprechen konntest, hast du halt zum Essen getr ähm, ähm, zum Essen gegriffen. Und das scheint sich so bis in dein Erwachsenenalter jetzt grade durchzuziehen. So, das heißt, du wendest das jetzt in deinem Erwachsenenalter an, was dir als Kind in Anführungsstrichen Komfort gegeben hat. Weil du es gar anders kennst und dir wahrscheinlich unterbewusst gar nicht anders zu helfen weißt.
Mhm. Mhm, ja. Ja. Ja, auch wenn ich jetzt zurückdenke. Zum Beispiel, als mein Freund mit mir Schluss gemacht hat, als ich 16 war, da habe ich dann bin ich nach Hause und habe einfach 'ne ganze Torte gegessen.
Mhm, mhm. Ja. Ach Mann. Ja, also, wie gesagt, das hört sich das hört sich wirklich das ist im Endeffekt, ähm ist es vielleicht relativ dramatisch beschrieben, aber das ist das ist, äh, Traumaverarbeitung, die du machst. Das ist 'ne unterbewusste Sache, ne? Und, ähm, das ist auch das ist überhaupt nix Schlimmes, ja, das ist nichts, wofür du dich irgendwie schämen musst oder wo du denkst: „Oh Gott, ich bin ich bin irgendwie komisch, oder ich bin verrückt. Nein. Eigentlich ist das ist das ist das 'n bisschen was Trauriges, um ehrlich zu sein, ja? Weil du da, ähm, unterbewusst Dinge hast, die du verarbeiten musst. Eigentlich noch, die eben aus der Zeit herrühren, damit das, sage ich mal was was jetzt abgeht und, äh, vielleicht Schwierigkeiten, die du jetzt gerätst, oder, ne, vielleicht irgendwelche emotionalen Konflikte, ähm, dass du die besser verarbeiten kannst und darauf nicht zurückgreifst, ja? Also, das heißt, ähm, da ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist ist dass du mal wirklich für dich reflektierst und jetzt mal doof gesagt so 'n Gespräch wirklich mit dir selber führst, ne? Das du, ähm, zum Beispiel ich meine, du bist ja schon auf 'nem super Weg, ja? Du hast schon für dich erkannt: „Okay, ich merke, wenn ich irgendwie emotional bin, wenn irgendwas los ist, ich habe irgendwie 'n Problem, ich greife zu Süßigkeiten.“ Das hast du ja für dich schon erkannt. Das ist das ist super, super viel wert. Und, ähm, daran musst du weiter arbeiten, ja? Also, dass du halt wirklich vielleicht dir das mal so 'n bisschen so journalst und dir das aufschreibst und merkst: „Okay, jetzt war der und der Auslöser. Und das war meine Reaktion. Dann habe ich zu, weiß ich nicht zu, äh, Nutella gegriffen oder zu 'nem Stück Kuchen oder zu 'ner Tafel Schokolade, oder“, ne? Also, dass du das einfach mal für dich aufschreibst, weil das Ding ist, klar kannst du deine Ernährung umstellen ne, du kannst jetzt ketogen essen, Low Carb, allgemein kalorienarm. Du kannst vegan werden, ne? Was auch immer. Eigentlich spielt das nicht wirklich 'ne Rolle, weil du hast 'n tiefsitzenderes Problem, was nicht weggehen wird, egal welche Diät du machst.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Hm, ja.
Ne, und, äh, ich glaube, da da müssten wir so 'n bisschen mehr reingehen.
Ja. Ja, also, zur Zeit versuche ich das ja tatsächlich eben zu kontrollieren, ne, auch, äh, zum Beispiel, ich trinke ja nur Wasser und Tee, so Süßgetränke und sowas nehme ich gar nicht erst zu mir und hole ich auch gar nicht erst. Aber 'n bisschen Zucker ist ja immer im Haus. Also, jetzt wie ich halt angefangen habe, diesen Kandis zu lutschen, dachte ich mir: „Also, irgendwie ist das ja schon so 'n bisschen, na ja, erbärmlich irgendwie“, ne, dass man das ist ja schon verrückt, das ist ja wie bei 'nem Alkoholiker, der sich und, ja also, ja, ich denke, du hast da recht, dass, äh, nur die Kontrolle weil irgendwann breche ich ja trotzdem aus. Das muss ja irgendwie nachhaltig sein, dass ich mir da doch, ähm
Klar. Mhm. Mhm. Mhm, mhm.
noch mal zu Gemüt führe. Und wie wie du sagst, dass ich das vielleicht tatsächlich, äh, tagebuchmäßig aufschreibe, so 'ne Art, äh, emotionales Tagebuch vielleicht auch.
Mhm.
Es erinnert mich an die eine Folge von „King of Queens“, der hat ja der hat natürlich alles gegessen, der Doug.
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber, er hat auch ein, äh, Ernährungstagebuch aufgetragen bekommen von seinem Psychiater oder Psychologe. Ich weiß gar nicht, mehr, das ist ja schon länger her, das gesehen habe. Und der hat dann immer aufgeschrieben, wann er sich was zu essen geholt hat und wie er sich gefühlt hat oder was dem vorausgegangen ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, sowas kannst du auch machen. Sowas kannst du definitiv auch übernehmen.
Ja gut. Da Aber die Frage ist natürlich: „Gibt es etwas, was ich vielleicht stattdessen machen kann, dass ich mir nicht den Zucker reinstopfe? irgendwas" Hast du da vielleicht 'ne Idee, wie ich dann einfach, wenn ich in so 'ne Situation komme, die ich irgendwie nur durch Essen bewältige, beruhige durch Zucker, vor allen Dingen Eis, oh. <chuckles> Oh, mein Gott. Manchmal ist es auch so, mein Mann, der holt halt Eis und <chuckles> dann wieder ko ich esse dann auch 3, 4, Stück, äh, hintereinander, ne? Äh, und dann wundert sich, wo das Eis ist und ich so: „Vielleicht hast du gar keins geholt, ne?" Aber, ja, das natürlich das ist halt ungesund.
Mhm. Mhm. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ja, ja. Ja, natürlich. Und es ist für dich belastend, ne? Das ist das Wichtigste auch. Es ist für dich belastend. Das eine ist, dass es jetzt vielleicht ungesünder ist. Aber ich sage mal, bei dir hat das höchstwahrscheinlich 'n anderen Hintergrund und ist belastend. Was du machen könntest, wenn du wieder so 'n Trigger hast, ne? Wo du sagst, normalerweise würdest du jetzt irgendwie zur Schokolade greifen, ja? Was du machen kannst ist einmal versuchen in dem Moment wirklich zu bleiben, wo du das realisierst und wo du eigentlich zur Schokolade greifen würdest, tief durchatmen. Bis was weiß ich in aller Ruhe bis 15 bis 10 zählen und ein Glas Wasser trinken.
Mhm.
Probier das einfach mal, weil meistens ist das so, dass man damit so 'n bisschen, ähm, das Gehirn austrickst, ne? Weil es dann was bekommen hat, auch wenn's keine Schokolade ist, ja? Ähm, aber weil man dann was bekommen hat, was man auch oft macht. Ich weiß nicht, ob du sowas, ähm, kennst. Aber es gibt ganz, ganz viele, äh, Völker weltweit, die machen monatlich oder quartalsweise machen die auch, ähm, so richtige Detox und cleansing Sachen für 'n, ähm ähm für 'n Magen. Es kann manchmal auch sein, dass man gewisse Parasiten im Körper hat. Und diese Parasiten, die kommen halt und zum Beispiel durch entweder ungewaschenes Essen oder sehr viel Zucker oder, ne, irgendwie sowas. Und manchmal ist das dann auch so, grade wenn man als Frau hat man vielleicht auch so so Blähungen und, ne, so Verdauungsprobleme und was nicht immer. Ähm, dann kann man auch versuchen, mal so 'n Detox zu machen. Es gibt da ganz bestimmten Tee. Das ist so 'ne Kräutermischung, ne, die man trinkt, um da mal alles aus'm Körper raus zu spülen, ähm, weil auch diese Parasiten können unter anderem verursachen, dass man ständig Heißhunger hat, ja, oder dass man halt so so richtig heiß auf Zucker ist. Vielleicht ist das auch was, was dir erst mal so 'n bisschen Abhilfe schaffen könnte.
Ja, also das mit den Parasiten klingt sehr interessant. Wenn ich mich jetzt so daran zurückerinnere, ich komme ursprünglich aus Russland, da wird oft, äh, äh, so 'ne Kur gegen Parasiten gemacht. Ich glaube, ich mache mich mal schlau und gehe mal zum Arzt und lass mich mal auf Parasiten checken. Vielleicht spielt das auch eine Rolle neben dem emotionalen. Vielen Dank, das war sehr hilfreich. Ich wer werde jetzt handeln und, äh, mich darum kümmern, dass ich das Ganze in den Griff bekomme.
Mhm. Mhm. Das schaffst du. Da bin ich sehr, sehr sicher, ähm, ich wünsche dir alles alles Gute, ganz viel Erfolg und, ähm, lass mich wissen